Меня есть такой, э, вопросик. М у меня, э мне очень тяжело говорить "нет", даже если я не хочу что-то делать. И потом я себя обвиняю.
Так. Мгм. В том, что не отказала.
Да, да, да. Я зачем согласилась? Вот так вот.
Мгм. Интересно. Слушай, ну, ты знаешь, на самом деле очень такая вот, э, понятная проблема и понятная реакция твоя, что действительно в некоторых случаях, э, чувствуешь как-то вот что: ну, зачем? Ну, это мне создало какие-то дополнительные нагрузки, да? То есть, действительно, может быть такое, это действительно неприятно. А, и мы с тобой можем попробовать разобраться, вот почему ты не говоришь "нет". То есть, может быть, какие-то определенные причины есть. И как научиться, собственно, говорить "нет", чтобы потом, может быть, не испытывать вот это вот даже чувство такое неприятное, и, м, возможно, даже раздражение. Я не знаю, иногда бывает у тебя прям вот такое, когда ты потом Мгм.
Да, у меня такое вот, м, как разочарование, что вот я себ с сказала нь н э, "да" и, таким образом, себя предала, а могла делать какие-то там свои дела и то, что запланировала.
Мгм. Мгм.
Вот такое. Мгм. У меня, э, рядом со мной живёт, э, моя арендодатель.
Так, да. Мгм. М. Мгм. Так.
У которой мы арендуем дом. И она недавно завела собаку.
Ага.
Э, вот. И я так понимаю, что она не особо справляется с организацией своего, э, времени и присмотра за своей собакой. И очень часто бывает, что как бы посредине дня или, там, в ом скажем, где-то около 3-4 часов дня, э, мне начинают прилетать такие сообщения: "Ой, я, там, не успеваю, можешь выгулять мою собаку?" Или, там: "Ой, я не выспева э, не успеваю, эм, или ты можешь меня подстраховать? Я, там, уезжаю, буду занята сегодня, э, выгуляй, пожалуйста, мою собаку".
Ага. Ага. Мгм. Так, интересно. <chuckles>
И то <laughs> Да, и у меня такое иногда бывает. Понятное дело, когда я не вижу сообщения и, м <swallows> когда я, э, действительно вот прям не нахожусь дома, э, естественно, что я не отвечаю. Но, эм, тогда ко мне прилетают вот такие, знаешь, как укоры в сообщении: "Ну ладно, я тогда сама как-то справлюсь". Вот такое. Даже если я не видела сообщений, знаешь, и мне потом приходится <swallows> как бы оправдываться, так, э, там: "Ой, я не видела сообщение, ой, у меня было на беззвучном" и так далее.
Мгм. Ага. Тересно. Мгм.
В то есть вот такая вот ситуация. И бывает ещё такое, что да, допустим, когда я дома и не занята, да
Так.
и я <exhales> соглашаюсь и делаю, там, ш то, что, там, выгуливаю эту собаку, но на самом деле я думаю: "Зачем я согласилась? Я же могла, там, заниматься какими-то другими делами. Я же хотела сказать "нет"".
Мгм.
И потом во время, там, допустим, когда я занимаюсь этой собакой, я думаю: "Дл ну вот зачем? Зачем я согласилась? Вот что же". И вот я прям, вот какое-то вот я понимаю, что да, нужно сказать "нет", потому что, ну, ты себя предаёшь, правильно? Но я всё равно как-то так говорю "да". И иногда это доходит до какого-то прямо, вот, знаешь, такое ощущение, что, м, э, ты пр ты прям обязан, вот обязан среагировать. И если ты не реагируешь, это как бы, знаешь, такой немой укор: "Я на тебя рассчитывала, а ты вот так вот".
Так. Ага. Мгм, мгм.
То есть я понимаю, что это всё безосновательно, это всё ерунда, но, может быть, у тебя есть какой-то там, э, такая хитрость какая-то, которую можно безболезненно прим примерять. <chuckles>
Ну, слушай, это на самом деле действительно неприятная такая вот социальная чисто ситуация. Вот, э, когда <grunts> и, ты знаешь, я должна тебе сказать, что пока что вот с той точки зрения, которую ты мне рассказала, твоя соседка кажется просто таким вот манипулятором, на самом деле. И она вот нашла, решила, что вот на тебе она это испытает. И видишь, когда иногда неуспешно, то она пытается, знаешь, тебя в этом еще обвинить. То есть тут как бы в этом может быть проблема. И давай всё туда, попробуем придумать, как с этим бороться, потому что тебе это действительно доставляет дискомфорт.
Да, и дело в том, что даже не только мне, но, э, но и моим соседям, которых она тоже точно так же пытается использовать. И иногда мы встречаемся, и мой сосед говорит мне: "Зачем она завела эту собаку? Ку Она не даёт мне покоя с этой собакой. Сколько можно?" Э, м, и и я как бы смотрю на него и понимаю, что у него такая же проблема, что он тоже, <sniffs> э, не может сказать "нет". <chuckles>
Мгм. Мгм. Мгм. Вот то есть у вас, действительно, вот такой вот 1, так сказать, замечательный сосед. <chuckles>
Да, соседка, скажем так. И она арендодатель, мы снимаем жильё у неё. То есть это тоже как бы такой момент, <swallows> что всё-таки хочется сохранять с ней хорошие отношения. <chuckles>
Мгм. Мгм. Это, конечно, да. Мгм. Это, конечно, тоже такой неприятный фактор. М, то есть, но, на самом деле, можно попробовать сделать это, знаешь, без, э, скандалов, без каких-то вот таких резких вещей. Но <grunts> можно как-то, знаешь постепенно отучить ее от мысли, что она может всё время перекладывать на кого-то свою вот эту собаку. Вот скажи, вот сейчас насколько часто, потому что я так понимаю, что это довольно часто происходит. Э, вот насколько часто она вот пишет тебе, допустим, что: "Я там сегодня не успеваю, у меня сегодня не получается, выгуляй мою собаку". Вот насколько это частая картина?
Ну, это бывает, скажем так, раз в 2 недели, иногда, э, раз в неделю, иногда бывает даже 2 раза в неделю.
Мгм. Интересно. Мгм. И судя пот и, учитывая то, что, а, скажем так, не одна ты подпадаешь под такие просьбы, то, скорее всего, это несколько раз в неделю, как минимум, просто разных соседей она вот просит вот что-то такое сделать, да? Просто 1 раз кто-то один соглашается, другой раз кто-то другой соглашается. Скорее всего, так, да?
Но она старается кидать эти сообщения в группу. То есть, э, мы все в одной группе, потому что всё-таки она арендодатель, да? <swallows> И она на там: "А, ребята, подстрахуйте то-то то-то то-то то-то. Вот, ой, мне надо, мне не надо то, мне надо это". А потом она, когда никто не реагирует в группе, она начинает писать личные сообщения.
Мгм. Ага, по очереди как бы всем, скорее всего, да? Мгм, мгм. Слушай, ну, это действительно, <grunts> действительно, как вы вот с соседями согласились, может быть проблема с тем, что человек просто вот не рассчитывал заводить собаку, но опять-таки, да, тут и присутствует ещё и такое вот, э, манипулирование некое. То есть, смотри, можно попробовать как-то мягко это сократить. Можно, например, написать, что вот она пишет, там, она нь у неё по времени не получается, что-то не выходит. Можно прям в общем чате, э, написать, что вот я, э, там, допустим, тоже занята сегодня, не могу перестроить уже своё расписание. Вот так вот, э, знаешь, с нахрапа, э, как бы на сегодня уже были дела. Вот не могу и всё.
Н-да. <laughs> Вот. Слушай, ну да, э, как вариант.
Допустим. Ну, знаешь Да, мгм. Можно, допустим, это сделать для начала, чтобы она, так сказать, у неё это мягко произошло и чтобы тебе было полегче, допустим, через раз это делать, да? То есть, вот не каждый раз, как ты бы соглашалась, там, выгулять эту собаку, а как-то через раз, да? Чтобы и её как бы подвести к тому, что это нормально, что ты вот не так часто доступна и тебе было проще как-то привыкнуть к вот таким вот отказам. То есть это не сразу категоричное нет, которое вызывает как бы скандал, а, просто такое, знаешь, дипломатическое объяснение, что вот почему ты не можешь. Вот как тебе такая идея?
Н-да, вот потихонечку, скажем, миксовать. Вот тут да, а тут и нет. То есть приучать, что кроме "да-да-да", <chuckles> может быть и "нет".
Ну, вот, да, потихонечку. И так постепенно постепенно, в принципе, может быть так, что выйдете вполне себе на то, что она даже не будет тебе писать личные сообщения, когда ей нужно будет выгулять собаку, например.
Ну да, слушай, да, это это хоро хороший такой, скажем. И оно не будет создавать такую негативную ситуацию, когда ты постоянно просто отказываешь, и человек понимает, что ты просто отказываешь всегда не потому, что ты не можешь, а потому, что ты не хочешь. Вот. Я я думаю, да, будет такой баланс как бы. Хитрый баланс, скажем так.
Как думаешь? Мгм. Ну, вот, да, да. Мгм. Да, да, может быть вот такое. К тому же, то есть, э, ну, вот я не знаю, насколько она знакома с твоим бытом. Я к тому, что, например, ну, она говорит, что у неё там не получается несколько раз в неделю днём приходить, там, в 3-4 часа дня домой. Ну, так и у остальных же есть дела, работа, обязанности, скорее всего, правильно? И, ну, в этом плане. Мгм.
Ну, естественно, да. Да, ш она, в принципе, хорошо знакома с моим расписанием, она приблизительно пон потому что, м, опять же ш я говорю, мы снимаем у неё квартиру, и она понимает, там, когд какое у меня рабочее время, когда я заканчиваю. Вот, да. Так что, я думаю
Мгм. Так.
Да, <grunts> о как бы нужно подыскивать какие-то изменения <chuckles> в рабочем графике и и говорить, что да, какой-то там
Мгм. То есть н в принципе, да. Мгм. То есть в этой ситуации, вот действительно, а, если ты говоришь, что тебе это может подойти, вот такой вот мягкий подход, это будет выглядеть не так резко с её стороны. Она постепенно, даже, может быть, подсознательно приучится к тому, что не тебе явно 1 нужно писать в личные сообщения. И т это может быть произойти даже, знаешь, без таких вот обид и давления, да? Потому что постепенно. И тебе будет проще, опять-таки, постепенно учиться говорить "нет" через 2 раза, через раз, а потом как бы это будет само собой разумеющимся вот в таких явных ситуациях, когда тебя действительно используют. Это не друг, это не близкий человек, это вот просто вот так вот.
Слушай, действительно очень очень хороший совет. Я как-то даже не думала об этом. Слушай, благодарю тебя. Буду пробовать отказывать аккуратно. <chuckles>
Хорошо. Мгм. Да, я на самом деле вот в тебя верю в этом плане. Маленькими шажочками, я думаю, ты добьёшься в этом деле успеха и будет проще говорить "нет". Удачи тебе!
Спасибо те большое. Да, хорошего дня.